Bellissima la Puglia, io ci sono stata sulla, s uhm, in Salento ci sono stata.
Mh-mh.
Ho visto Alberobello, Gallipoli, insomma bei posti di mare. Belli be
Sì eh, son belli. Io vado spesso nel Gargano, perché poi mi sta più vicino.
Mh-mh.
Ehm, in giornata cioè nel senso, se tu parti che ne so, il venerdì pomeriggio poi, mhmm, in base a qua se lavora o ha da fare, venerdì pomeriggio ci metti 2 orette e mezze, poi anche che parti la domenica sera, te lo fai un bel giretto.
Okay, mh-mh, eh perché tu sei in una posizione centrale. Io p fondamentalmente se devo prendere l'aereo per tutto, cioè non è che faccio eh, chiaramente essendo su un'isola se voglio visitare le capitali italiane, uhm, tranne quelle che sono all'interno della mia regione stessa è chiaro che devo prendere il sì.
Non è male. Sì. Eh. Serve l'aereo. Però ti devo dire, è comodo sotto u un certo punto di vista l'aereo, soprattutto se devi fare le scappate nel weekend, perché mezz'ora e sei dove vuoi. L'unico problema è che poi quando arrivi in città, o ti noleggi una macchina o vai avanti a taxi.
No, sì, sì, sì.

Questo sì, questo sì, bisogna bisogna fregarsene.
Ci sono bei posti, bei locali lì?
Ci sono, però onestamente l'utenza ultimamente è un pochettino calata calata, calata quindi devi stare a di devi stare atte perché ci sono posti sul mare molto bel soprattutto le discoteche estive, perché vabbè c'abbiamo il mare bello, quindi per forza. Non è che puoi sbagliare, anche se ti ci metti d'impegno. Ehm, però ripeto, l'utenza è quella che è, però parli con una persona che è u un po' stanca della sua città, quindi, magari non sono neanche la persona ideale per per parlarti di. <chuckles>
Mh-mh. Okay. Okay. Sì. Mh, okay. Okay. Vabbè, allora ti consiglio le Marche. Le Marche è un posto tranquillo.
Okay.
Nessuno fa casino in spiaggia, purtroppo. <chuckles> C'è silenzio, tranne se scegli quegli chalet, ehm, dove magari mettono la musica, lì lo sai, me lo mette proprio lo stabilimento.
<chuckles> Okay. Ah no, vabbè, ma quella in filodiffusione non è che mi disturba neanche più di tanto, sai?

Mi raccomando stai attenta nelle ore più pericolose, allontanati dal sole.
Solo ques Sì, ma tanto io sono color mozzarella. Quindi devo quindi sto attenta perché se no io la sera non mi muovo più. Quindi faccio tutto con la calma, g mi metto 7000 protezioni, però un po' di sole
Eh a maggior ragione. Mh. Mh-mh, eh sì. Sì, sì, sì. No no assolutamente sì, uhm, fai bene. L'unica cosa ti dico appunto se è tra l'altro il primo sole e sei chiara di carnagione, di stare attenta alle ore più intense che sono vabbè tipicamente dalle 12 che ormai saranno tipo le 11 e mezza, non più le 12 conoscendo il nostro sole, fino a tipo le 3.
Sì, sì, sì. Sì. <chuckles>

Mah, non mi sembra una cattiva idea, sai? Mi fai sapere come ti sei trovata. <chuckles>
Poi ti faccio sapere, ti dico se sono un po' un'idea, forse da te è meglio è più collegata rispetto che da me eh, non lo so. Magari fra isole eh, dici, no?
La Sardegna intendi? Mah, guarda la Sicilia per quanto riguarda i collegamenti sta un po' messa male, quindi non lo so. Sì, non te lo so dire.
Male? Perfetto. No, io devo, mhmm, prendo l'aereo, o lo prendo a Pescara o lo prendo ad Ancona.
Okay.
Io se se stanno ognuno a 1 ora di macchina, uno si fa 1 ora.
No va beh dai, non è non è tragica.
Sì, sì, sì, no si può fare. No, quelle scappate matte.
Mh, mh, mh, mh. Vabbè.
C'è gente che nel weekend parte e va a Ibiza, io non vorrei esagerare così, pe in Sardegna vo volevo una cosa tranquilla.
<chuckles> Vabbè, ma non credo che la Sardegna abbia niente da invidiare a Ibiza per quanto riguarda il mare, anzi sai forse meglio. Ibiza è più una località della movida.
No, no, è meglio. Sì, quella è quella è notturna. Io voglio andare voglio andare in spiaggia, mi voglio solo rilassare, basta, discoteche non non mi vanno, ho già dato, non mi interessa più, voglio solo rilassarmi. <chuckles>
Sì. <chuckles>